<laughs>
Uma vez só já bastou né.
Aham, eu não não está doi louca, assim, eu não tinha ninguém para me dizer. Sabe quando você já tem um parente que te que uma hora ali e diz assim: "Olha, é inútil que você compre os seus capotinho no Brasil, porque aqui você vai usar eles na primavera, porque eles não são nada". <chuckles>
Aham. Sim, sim.
Né, a gente vai nas lojas eu ia lá na Zara no Brasil, porque é assim era a o que o mais próxima, né, que tinha na minha cidade, eh, do que poderia ser um um uma coisa mais europeia assim que pudesse aguentar o clima, gente eu v eu foi supercaro. Eu me lembro, um capote na Zara, era lindíssimo, supercaro na coleção de inverno. Cheguei aqui, olha, eu só uso ele na primavera, imagina. <chuckles>
Aham. Sim. Aham. Hum. <chuckles>
Eles usam aqui como como a gente usa um moletom ali, assim, sabe? <laughs>
Sim, sim. Aham, é, verdade. É, é uma realidade mesmo muito diferente, ainda mais para você, né, essa mudança grande do nordeste, para para um país, né, para uma região assim do país ainda bem fria, é é uma grande mudança, e aí acaba que você vai mudar, né, mesmo não não só pelo clima, mas como você comentou, pela cultura, né, pelo que é aceitável ali, né.
Uhum. Tem que mudar, né. Exatamente. A gente não pode, né. Eu não podia ir trabalhar no inverno em um ambulatório médico vestida como se eu estivesse indo, sei lá, para o shopping no Brasil no inverno na Bahia, sabe? <laughs> Então, a gente assim, a a definição, né, de de inteligência na na literatura científica é quem sabe se adaptar, que consegue tá.
Uhum. <laughs> Sim, sim. Aham.
Então é mas é verdade. Então assim, eu ai graças a a também a minha força de vontade. <laughs> Eu hoje, eu não tenho nenhum problema, adoro inclusive o frio, eh, gosto do do clima daqui, claro a gosto do frio, mas não o ano inteiro, né. <chuckles> Chega o verão Só que não é mais um problema para mim. Aliás, assim, acho que para vestir, né, para você usar uns roupinhas assim quase eu estou quase preferindo o inverno, né, para montar uns looks mais legais. <chuckles>
Aham. Hum. Uhum, uhum. Ah, que bom. Olha só, é, tem tem tem muita gente que defende, né, que o inverno é o momento que está todo mundo mais elegante, né.

Sim, sim.
A gente no Brasil tem muito uma cultura, assim, também, de querer sensualizar em qualquer situação, né, tipo, tá frio aham. Colo tá frio, coloca um moletom, mas está de shortinho por baixo.
Ah, é verdade. <laughs>
<chuckles> Tipo, tem que estar sempre um pedaço de carne aparecendo, né. <chuckles>
Sim.
E aqui pois é.
Mas, no inverno é difícil. <laughs>
Hum. É, no inverno gente, no inverno desmonta tudo, a gente se praticamente se reconstrói aqui, né, com o modo de vestir. A gente se reinventa, se redescobre. <laughs> Né.
É. É, com certeza. Exatamente. Porque, assim, é é muito fora da nossa realidade, né.

Uhum, uhum.
Que era que não escorregava, que era de borracha embaixo, e eu achava horrível, né, depois eu comecei a aprender a montar, <chuckles> os lookinhos que que era mais legais, mais adequados, e me sentia bem em relação a isso. Mas, assim, a minha inspiração o sempre foi não cair. <chuckles>
Sim. Aham. Aham. <chuckles>
Não escorregar de novo. E aí
É, porque, assim, realmente é questão de segurança, né, porque você acabou não se machucando tanto mas podia, né, podia ter se machucado mais. Então, eh, ne nesse ponto, a roupa, ela também age ali te protegendo de verdade, né.
Aham. E m um je É. E aí depois passando os meses eu entendi que assim, a parte questão, né, de de beleza, né, de segurança e tudo, gente os looks aqui e eles são muito ligados assim, eles acham as pessoas te olham quando você tá vestida em modo inadequado com a estação do ano como se você estivesse, sabe, eh, com a tatuagem na testa, do anticristo. <chuckles>
Aham. <chuckles> Sim, sim.